อืม เข้าใจแล้วค่ะ จริง ๆ คุณเองก็จะ จะรู้แค่ถึงเรื่อง ของ การเดินทางเนาะ แล้วก็พื้นที่ว่าตรง นั้น เป็นยังไงบ้าง? เท่านี้ ใช่ไหมคะ สภาพแวดล้อมเป็นยังไง? ผู้คน แถว นั้นเนี่ยเป็นอะไร? มีสิ่งอำนวยความสะดวก ยังไง บ้าง? อันนี้คือเรารู้อยู่แล้ว แต่ ว่า แค่เป็นกังวลใน เรื่องนี้เนาะ อือ ค่ะ
ใช่ ไม่ ช ใช่แล้วค่ะ อืม แล้ว
โอ้โฮ พอได้ฟัง แล้วก็เข้าใจเลยค่ะว่า จริง ๆ ก็ นี้ก็ถือว่า เป็นเรื่องใหญ่มาก ๆ จริง ๆ นะ คะเนี่ย
ใช่ค่ะ แล้วมันก็เครียดเนาะ เพราะว่าเราไม่รู้ว่า เราจะแบบว่า ไปทางไหนต่อ? อ ชีวิตมันเป็นฟีลแบบว่า แอบหลงทางนิดหนึ่งค่ะ ไม่ได้แอบเลยแหละ หลงทางเลย แล้ว มันเป็นช่วงแบบว่า อาจจะค้นหาตัวเองด้วย คือเราก็เคยทำงานประจำมาเหมือนกัน แต่ว่าพอออกมาก็เคว้งคว้างนะ เพราะว่าเราออกมาโดยที่เราอะ ไม่ได้มีอะไรรองรับเลย แบบว่าไม่ได้หางานไว้ก่อนที่จะออกอะค่ะ ก็เลยแบบ มาหา พวกเป็น Freelancer มาหางานออนไลน์อะไรทำ แต่ว่ามันก็อย่างที่บอกเนาะว่า อะไรแบบเนี้ย มัน มัน มันไม่มั่นคงเลย แล้วมัน มันไม่ได้อยู่ตลอด ไป มันจะมา ๆ ไป ๆ อะไรเงี้ยค่ะ เราก็เลยแบบ
อือ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม